พวกขี้เหนียวอะคุณ ที่แบบว่า เฮ้ย! พนักงานทำเรต 10 ล้านแล้วนะ เราไปกระตุ้นให้ไอ้คนเนี้ยทำ แบบ เป็น 15-20 ล้านดีกว่า หรือว่าเพิ่ม KPI มันขึ้น เหมือนบริษัทคนไทย แต่ที่เนี่ย ก็คือ "เฮ้ย คุณ success แล้ว ยินดีด้วย" อะไรเงี้ย เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือน เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตัวเลขกัน แค่นี้จบเลยคุณ ไม่มีอะไรเลย ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำเพิ่มได้อะ ถ้าคุณทำเพิ่มได้อะ คุณก็ได้ค่าคอมเพิ่มแค่นั้นเอง แต่เราไม่ได้บังคับให้คุณทำงานเพิ่ม เหมือนบริษัทคนไทยที่ ที่ผม เจอนะคุณ สมมุติว่า เราทำได้ 10 ล้าน ใช่ไหม ในเดือนนี้ เดือนหน้า เดือน เธอ เดือนหน้าพี่ขอ 12 ล้านนะ แต่ค่าคอม
อืม อือ ๆ อ๋อ อา ๆ ๆ เข้าใจ อืม เออ ๆ ชัดเลย อืม แค่นี้ จบเว้ย เออ เพราะงานเสร็จแล้ว ค่ะ อืม เออ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ เดือนหน้า อ๋อ เออ เคยได้ยินเหมือนกัน เวลาแบบขอยอด เพิ่ม อย่างเงี้ย อ้อ อ้าว เหรอ? อ้าว นึกว่าเขาให้เพิ่ม
แต่ค่าคอมเท่าเดิมคุณ ไม่ให้เพิ่ม ใช่